Sence çocuklara hangi gelenekleri mutlaka öğretmeliyiz?
"Hangi gelenekleri?" dendiğinde hemen aklıma şu an bir şeyler gelmese de konuşma devam ettikçe bahsederim ama bazı gelenekleri mutlaka öğretmeliyiz. Ben böyle düşünüyorum.
Hı hı. Ha, mesela, yani, eee, o zaman aklına gelen var mı diye soracağım ama illa gelenek olmak zorunda da değil tabii bu. Mesela bazı türdeki alışkanlıklar da olabilir ya da ne bileyim ya da senin çocukluğundan başlayalım. Senin çocukluğunda mesela ailenden sana geçen alışkanlıklar veya gelenekler desek, orada aklına gelenler var mı?
Hı hı. Evet. Evet, öyle yapıyorum. Şimdi böyle düşününce, işte, eee, kendi çocuklarıma da benim çocukluğumdan geçirdiğim gelenekler mesela bayram geleneği. Eee, o kadar mutlu bayramlar geçirdim ki benim için zaten olmazsa olmazdı. Dolayısıyla çocuklarımın da o mutlu bayramları yaşaması için epey bir emek verdim.
Hı hı. A! Ne güzel. Yani, peki, eee, şu anki süreçte bayram kutlamalarınız nasıl oluyor, onu biraz anlatır mısın?
Iıı, şimdi çocuklar büyüdü. O küçüklüklerindeki gibi yine olmuyor. O onları da konuşuruz. Yani, o çocukluk zamanlarında benim küçüklüğümdeki gibi hemen hemen bayramları geçirebiliyorduk. Çünkü ben onları alıyordum ve benim çocukluğumun geçtiği yere doğru gidiyorduk. Eee, orada yine, böyle, işte, büyük dedeler, büyük nineler, halalar, işte, dayılar, amcalar falan oluyordu. Onlar da o güzel günleri yaşadılar neyse ki.
Hı hı. <chuckles> Hımm. A! Ya, ne güzel. Eee, aslında gerçekten çok değerli anılar ve anlar. Eee, bunun aktarımı da çok güzel bir açıdan düşündüğünde. Çünkü, eee, insanlarla etkileşimde ve iletişimde olmanı sağlıyor, yakınlarınla özellikle. Eee, keyifli. Peki, eee, çocukların, eee, bayramları seviyor muydu sence? Şu anda ne gözle bakıyorlar?
Doğru. Bence seviyorlardı, ııı, çünkü aile bir araya geliyordu, bir mutluluk havası oluyordu, işte, bizim enerjimiz çok yüksek oluyordu. Tabii bir de bayramların en güzel yanı, çocuklar için bir para toplama ritüeli vardır ya, bizde o çok, eee, iyi derecede para verilir çocuklara bayramda. E, o yüzden de bence o yüzden de çok mutlulardı bayramlarda.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Tabii, doğru. Oh, teşvik. I doğru söylüyorsun, evet, <chuckles> belki de çocukların mutlu olmasının en önemli sebebi para toplamaktır. <chuckles> Bayramlarda olabilir ya. <chuckles> Öyle, öyle. Ya peki, eee, senin çocukluğundaki bayram kutlamalarınızla, ııı, şu an, a hani, anne olduğundaki, eee, çocuklarınla beraber kutladığınız arasında farklar var mıydı?
Yani, yani çok büyük bir sebep gerçekten. Hı hı. Hı hı. Şöyle, çocuklar çok küçükken, dediğim gibi, ben hâlâ o, hani, benim bayramlarımı yaşatmaya çalıştım. Ama zaman değiştiği için sadece benim etkim o kadar da çok etkilemiyor artık çocukları. Yani, ııı, bir şeyleri çünkü ben suni bir şekilde oluşturmaya çalışıyorum. Oysaki benim zamanımda zaten herkes bu şekilde kutluyordu bayramları, hemen hemen herkes. Zaten bir bayram havası vardı. Şimdi ise nostaljik anne babalardan başka, hani, bayramı zaten o şekilde yaşayan olmadığı için çocuklar kendi yaşıtlarıyla paylaşamadıkları için daha doğrusu, eee, o artık eskisi kadar etkili olmadı bence, öyle gözlemliyorum.
Hı hı. Hımm. Hı hı. He. Doğru. Hı hı. He. Anladım, yani, eee, bunda gerçekten, eee, bir büyük bir pay olsa gerek. Eee, çevrenin diğer insanların da o aynı enerjiye bürünmesi, ne bileyim, belki de bayram gününde dışarıda daha, böyle şık giyinmiş bir sürü insanla karşılaşıyor olmak, hani, normal, ııı, günün dışında ya da belki de, eee, mahal mahallelerde, ııı, buluşmalar veya toplanılan alanlar oluyordu eskiden. O da olabilir. Eee
Hı hı. Doğru. Evet, evet.
Eee, bilmiyorum, buna dair var mı hatırladığın? Merak ettim. Mesela senin çocukluğundan, hani, sadece ailenin olmadığı, eee, ama çevredeki diğer insanların da olduğu buluşmalar oluyor muydu?
Hı hı, var. Şöyle oluyordu: Ailemin olmadığı olmazdı ama ailemiz ve komşular, mesela, birlikte bayram yerine giderdik. Bayram yeri diye bir yer kuruluyordu. Orada orası böyle, panayır gibi, işte, bir karnaval gibi bir yerdi. Eee, hatta yine benim çocuklarım küçükken de onlar kurulmuştu o dedemin olduğu kasabada. O yüzden ben onları da yine oraya götürmüştüm. O bayram geleneğini yaşasınlar diye çok istemiştim yani.
Hı hı. Ha. Hı hı. A, ne güzel. Ya, evet, bu çok güzel bir fırsat olmuş aslında çocuklar için. Ya, eee, merak ediyorum, çocukların, ııı, şu an, hani, daha şöyle sorayım veya, o çocuklarını götürdüğün yıllar hangi yıllardı ve o bayram kasabasında bayram yeri vardı?
Evet. Hı hı. Eee, evet. Şöyle, 2007 doğumlu benim kızım. Eee, şimdi 18 yaşında. Eee, diğeri de 2009 doğumlu. O da, işte, 16'sına girecek. Yani, bundan bir, hani, onlar mesela ü üç 4 yaşlarındayken diye düşünsek bir 15 sene önce, belki, işte, 14 15 sene önce hâlâ, eee, orada bu bayramlar biraz da tabii, işte, dediğim gibi benim, eee, iteklememle <chuckles> toplanıyordu.
A! A! Anladım. Hı hı. <chuckles> Güzel ama. Güzel olmuş. Yani, 2010'la 2015 yılları arası gibi çünkü o zaman. O yıllarda böyle bir yerlerin hâlâ korunmuş olması güzel gerçekten. Eee, ben de, hani, bunu duyduğuma sevindim bir yandan. Muhtemelen şu anda yoktur belki de, belki vardır hâlâ bazı yerlerde ama.
Evet. Doğru, aynen, o yıllar. Evet. Arada arada vardır, kesin, yapanlar benim gibi.
Güzel, arayıp bulmak lazım belki de, eee, o tarz yerleri, senin dediğin gibi. Peki, eee, mesela, hani, eee, bayramlardan yola çıktık ama bunun dışında da, eee, var mı, hani, ya, ben, eee, şöyle kültürden geliyorum, benim kültürümde şu tarz özellikler var, insanlar, hani, şu tarz alışkanlıklar sergiliyorlar ve bunun gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Bunların, eee, bunlara çocuklarımın da sahip olmasını istediğim dediğin, eee, şeyler de var mı mesela?
Aynen. Hı hı. Evet. Hı hı. Var, eee, düşünüyorum şu anda ve hemen aklıma bayramdan sonra, misafirler geliyor. Yani, eee, bayram kadar önemli hatta belki daha da önemli bir yer, bendeki misafir geleneği. Çünkü ben küçük bir yerde, eee, yaşayan bir ailenin çocuğuyum. Eee, biz a yani, çekirdek ailemle, eee, şehirde yaşadık, yani, eee, annem, abim ve ben ama, işte, dedeler, dediğim gibi, bu büyük akrabalarla çok bağımız vardı her zaman. O yüzden de, böyle, hep bir aya bir ayağımız oradaydı ve ben oradaki o misafir kültürünü, o sevgi ve hoşgörü kültürünü çok benimsemiş biriyim. Eee, gelenek olarak aldım ama o misafir, eee, geleneğini ve kendi çocuklarıma da yansıtmaya çalıştım yine aynı şekilde. Gelen misafire değer verme konusundan bahsediyorum.
Hı hı. Hı. Ne güzel. Hı hı. Hı hı. Ay, çok güzel. Hı hı. Ne güzel. Evet, evet. Anladım, anladım. Yani, gelen misafir kim olursa olsun, eee, onu daha, böyle, eee, hoş edecek bir şekilde ağırlamaktan, hani, daha böyle belki de hani Türk kültüründe olan, gelen misafiri kendi evinde hissettirmek gibi, eee, ağırlamaktan, eee, bahsediyorsun sanırım. Evet, bu gerçekten, eee, özel bir, eee, alan ve özel bir, nasıl diyeyim, eee, toplumsal alışkanlık ve dürtü aslında Türk toplumunda. Güzel bir noktaya değindin. Peki, şu anda da mesela hayatınızda aktif olarak böyle gelip gideniniz var mı? Hani, a misafir ağırlıyor musunuz çoğunlukla?
Evet. Doğru. Hı hı. Hı hı. Yani, artık, eee, Türkiye'de yaşamadığımız için, eee, o kadar değil maalesef ama onların bütün çocuklukları boyunca biz Türkiye'deydik küçüklüklerinde ve o zaman çok fazla misafir gelirdi. Ben sürekli evde, böyle, eee, partiler verirdim diyeyim. Eee, çok kalabalık arkadaşlar toplardım. İşte, onların doğum günlerini, böyle, çok, eee, kalabalık kutlardık, çok, eee, hazırlıklar yapardık, yemekler yapardık, işte, pastalar, kurabiyeler ve yurt dışında yaşayan arkadaşlarım vardı onlar bize çok kalmaya gelirlerdi yatılı misafir. Bir de o bahsettiğim aile büyüklerimiz de yine bize kalmaya çok gelirlerdi.
Hı hı. He he. <chuckles> Hımm. Ne güzel. Hı hı. A, anladım. Ya, aslında çok güzel günler geçiriyormuşsunuz o zamanlar. Hani, eee, <chuckles> ig hani, gelip gideniniz oluyormuş, misafir ağırlamak sadece günübirlik veya bir gündüz oturması, akşam oturması gibi değil de, eee, kalmalı olunca daha da farklı bir his yaratıyordur eminim.
Ya, evet. Hı hı. Doğru.
Daha böyle sıcak duygular herhâlde. Eee, peki, eee, şeyi merak ediyorum, şimdi konuştuğumuz bu, eee, konuda, işte, bayram olsun, ııı, ondan sonra misafir ağırlama olsun aslında hep, eee, vurgu yaptığın nokta birazcık özünde insan iletişimi, etkileşimi ve insanlarla bağ kurmak üzerine gibi sanki.
Tabii, tabii, öyle.
Eee, bu noktada mesela şu anda, hani, günümüzde teknolojinin de çok gelişmiş olmasıyla beraber bu birazcık şekil değiştiriyor gibi hatta değiştirdi bile denebilir bence. <chuckles>
Hı hı. Evet, hem de nasıl şekil değiştirdi. Yani, hiçbir şekilde eskiyle bağ kurulamıyor. Çünkü yeni neslin eskiyle konuşacak hiçbir şeyi kalmadı. Yani, oradan kaynaklanıyor bence. Çünkü artık anneanne ve dedeyle bir torunun paylaşabileceği şey azaldı. Dünyalar farklılaştı gitgide.
Hı hı. Hımm. Değişik bir nokta. Imm, b bunu biraz açabilir miyiz? Mesela eskiden ne paylaşılabiliyordu? Iıı, torunlar ve, eee, büyük ebeveynler arasında diyeyim. "Şu anda neden paylaşılamıyor bu?" desek ne dersin buna?
Hı hı. Çünkü, ımm, üst kuşak, yani anneanne, dede ya da, işte, büyük akrabalar kuşağı, eee, dijital dünyadan uzak ve normal hayatta kaldılar hemen hemen. Birazcık belki dijitalleşenler var elbette ama genel olarak normal, eee, bildiğimiz, fiziksel dünyada yaşıyorlar hâlâ ve bütün, eee Gerçek hayatta yaşıyorlar, evet. Bizim için gerçek olan hayatta yaşıyorlar. Şimdiki nesil ve sonraları gitgide artık daha çok dijital dünyada yaşıyorlar. Iıı, o yüzden de normal hayatı idare ediyorlar. Yani, oradan çıktıkları anda, ııı, gerçek ilişkiler kurmakta çok zorlanıyorlar. Bambaşka, çok hızlı akan bir dünyanın içinde sürekli elleriyle değiştirdikleri hızlıca geçen videolar, işte, eee, eğlenceli renkler, ııı, dokular her şey onlar için çok fazla vadeden bir dünya. E, bir çıkıyor oradan karşısında anneanne, dede mesela. Yani <chuckles>
Hı hı. Doğru, doğal olarak. Nadirdir. Gerçek hayatta yaşıyorlar diyelim. <chuckles> Hımm. Hı hı. <chuckles> Doğru. <laughs> Anneanne, dede var orada, eee, "Ah, yavrum. Ne güzel, hoş geldin." diyor. İşte, ne bileyim <chuckles> eskileri anlatmaya, anıları anlatmaya başlıyor. O anıları belki kısaca dinliyorlar ama, ııı, çok da yer etmiyor onlar belki çocuklarda.
O kadar. Maalesef. Yani asıl sebep bu diye düşünüyorum.
Ya, evet. Doğru. Çok güzel bir kelime kullandın az önce idare ediyorlar çocuklar bu tarz, eee, hani, gerçek hayattaki durumları, dedik.
Hı hı. Ev İyi eğitim almış olanlar idare ediyor. Diğerleri zaten onu da yapmıyor. <chuckles>
<chuckles> Ya, doğru, olabilir. Ya, peki bu durum sana, yani, bu kadar, eee, gerçekliğin değişiyor olması durumu diyelim, eee, çocukların özellikle belki de 2000 sonrası doğan insanların, eee, gerçekliğinin daha çok böyle sanal alemde yer alıyor olması sence, eee, bir tehlike mi yoksa hayat oraya doğru değişiyor. Bu da yeni gerçeklik mi? Eee, onu nasıl değerlendirirsin?
Hı hı. Yani. İvme çok arttı. Iıı, o yüzden biraz beni korkutuyor aslında. Eee, biz hâlâ dünyadayız ve gözlemliyoruz. Biz diğer kuşağa da yakın bir kuşağız çünkü, yani, ben kendi adıma konuşayım. Eee, o yüzden de, hani, o aradaki değişimi görebiliyorum, anlayabiliyorum. Ama yeni kuşak zaten bunu anlamadığı için onlar için çok da bir, eee, sorun yok belki de, yani bizim için sorun bu aslında. Eee, gelecek kuşak, eee, gerçeği zaten orası olacağı için, eee, yani b onlar açısından bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben, eee, zaman geçtikçe her şeyin değişeceğini, değiştiğini zaten biliyoruz, görüyoruz. İşte bunu, eee, yıllar 100 yıllar önce söylenmiş zaten, yani, o zamanın değiştiği kesin. E, dolayısıyla bu bizim şu anda derdimiz, yani. Onların derdi değil. Onlar o ona göre yeni bir dünya düzeni kuracaklar belli ki. Eee, her şey ona göre gelişecek ve belki iyi olacak, belki kötü. Ya, yani, bir şeyler mutlak değer içinde aslında hep aynı iyilikte ve kötülükte bence. O değişmiyor. Yani, ara kuşaklar için zor oluyor.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Doğru. Hı hı. <chuckles> Anladım. Doğru söylüyorsun. Heh, evet tam o noktaya de eee, değinecektim aslında bu geçiş sürecini gözlemleyen ve birebir yaşayan ara kuşaklar. Yani, senin gibi insanlar için bu daha, eee, hani, gerçekten zorlu ve çetrefilli olsa gerek. Çünkü, eee, farklı bir dünyaya doğmuş oluyorsun ama, eee, çok hızlı değişiyor ve gerçekten günümüzde belki de, hani, tarihin şahit olduğu en hızlı değişimlerden birisi yaşanıyor. Aslına bakarsan gerçeklik algısı anlamında, yani, bu gerçekten çok, eee, değişik bir nokta ve kimse ne olacağını, nereye gideceğini bilmiyor ama ben de sana katılıyorum. Hani, eee, hayat kendi içinde sürekli değişen dinamiklere sahip ve, eee, y yeni gerçeklik algısı farklı olacaktır belki de. Peki bu noktada sen, hani, eee, bu tarz durumları nasıl dengeye oturtuyorsun çocuklarınla onu çok merak ettim. Hani, onların algısı farklı, senin algın farklı özellikle, böyle, insani ilişkiler noktasında nasıl bir dengeniz var?
Hı hı. Öyle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, ben elimden geldiği kadar onların küçüklüklerinde, dediğim gibi işte, anlattım ya, bir sürü şey için çok emek harcadım. Eee, ı o küçüklükte ekilen tohumlar mutlaka ve mutlaka yeşeriyor. İçlerinde bir zenginlik oluşturuyor. Onu gözlemliyorum ama bir yandan da yeni düzene de uymaları gerekiyor. Dolayısıyla da uyuşmak diye bir şey olamaz. Yani, ben onlara, eee, tam olarak uymuyorum. Onlar da bana tam olarak uymuyorlar. Eee, ben yetişkin olduğum için daha alttan alıp kabullenmesi gereken kişi benim. Eee, o yüzden de onlar daha d hâlâ toylar ve çocuklar benim gözümde, eee, onların, ııı, suyuna gidiyorum ben. Yani, onu, ııı, söyleyebilirim. Ben onlara uyumlanmaya çalışıyorum daha çok artık yani. Zaten yapılacak olanlar şu ana kadar yapıldı. Bundan sonra artık artık benim öğrenme dönemim başladı. Eee, ben öğrenmeye ve ben onlara yaklaşmaya çalışıyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Değişik. Anladım. Anladım. <chuckles> Anladım peki, bu yaklaşma noktasında şunu merak ettim; hani, eee, ya bu güzel bir şey bu arada, çok iyi anlıyorum ne demeye çalıştığını. Iıı, ama bu yaklaşma noktasında onların iletişim tarzına bürünmek de var mı mesela? Hani, eee, senin normal, böyle gerçek insani dokunuşundan, ııı, kopmaya başladığınızı hissetsen mesela onların iletişim tarzına bürünür müsün bir noktadan sonra?
Iıı, yani. Hı hı. Hı hı. Eee, onları kendime doğru, o noktada, hani, onlara zarar verecek kadar uzaklaştıklarını görürsem bu insani dokunuştan tabii ki şikayetimi bildiririm, yani, onları tekrar, "Kendinize gelin.", eee, diye böyle, bir sars Evet, "Haydi gelin el elimi öpeceksiniz." falan diye. Tabii, biz de öyle el öpmeler falan şeklinde, o boyutta değil konu yani, artık çoktan geçtik o işleri.
<chuckles> Gelin bayrama gidiyoruz, hadi. <chuckles> <chuckles> Hı hı. <chuckles> Ya, çok keyifli bir sohbet oldu, çok güzel aktardın hem o eski çocukluk yıllarını, şimdiki zamanlarını; çok teşekkür ediyorum.
Hı hı. Rica ederim. Benim için de çok güzel oldu. Hoşça kal.
Görüşmek üzere.